Ma allora, le prime le prime prima la prima settimana non ci ho neanche troppo pensato nel senso, sono un po' concentrato anche su quelle che erano le vacanze e cose del genere quindi quindi quindi lì ti devo dire che in realtà non ho fatto molto. Mi mi sono un po' cambiato, ehm, quando proprio la la data di scadenza si avvicinava e quindi, dovevo in tutti i modi dire quello che quello che <giggles> la la mia scelta, ehm, esatto, e lì in realtà, beh, è stata una cosa molto, mhmm
Mh. <chuckles> Okay. Mh. <chuckles> La tua decisione, sì.
molto, una scelta che ho preso poi di petto. Sì, è una sce una scelta che ho preso di petto perché, uhm, volevo fortemente, ehm, comunque provare qualcosa di nuovo anche una categoria superiore, ehm quindi maggiori responsabilità, maggiori tutto, solo che ecco, uhm, era era bello da un certo punto di vista, ehm, però ecco, uhm, purtroppo quello che mi pesava tanto, tanto era l'abbandono del fattore umano che che per me comunque è sempre, ehm, un qualcosa di un fattore importante da tenere a mente e analizzare.
Naturale o ah okay, okay. Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Beh, certo è importante. Sì, sì. E quindi, a tutti gli effetti cosa hai deciso di fare poi?
No, poi ho deciso di cambiare eh, però, mhmm, quando quando poi, beh, c'è stato il momento di saluto, il momento di avvicinamento, co con la nuova squadra lì eh, lì lì mi son sentito un po' un po' strano ecco, un po' un po' un pesce fuor d'acqua.
Okay. <chuckles> Mh, ah certo, perc mancava, e il momento di saluto invece con l'altra squadra con cui inv avevi legato com'è andato? <chuckles>
Mah, uhm, mh-mh, mh.
<laughs> È stato emozionante?
Mh, allora sì, è stato in verità, è stato abbastanza carino, cioè nel senso, non me l'hanno fatto sent non me l'hanno fatto pesare, uhm, quindi quindi questa cosa qui la apprezzo. Però sai, col col col senno di poi, ti devo dire che forse, alcuni atteggiamenti quelli sì non non mi sono piaciuti troppo perché, a parte la freddezza totale che ho ricevuto dal nel momento del saluto, però, non la trovo neanche giustificabile ecco, perché alla fine abbiam condiviso assieme 1 anno e ci siam divertiti tutti, poi, o ognuno fa le proprie valutazioni sulla base di quello che sente, no?
Okay. Vabbè. Mh-mh, certo. Ah. Certo. È la sua vita personale poi.
Esatto.